Então, é, eu gostaria muito de um de um conselho seu e que você me ouvisse, também, né, acerca de uma questão, porque, assim eh, eu tenho tido uma certa, não uma cer dificuldade, mais preocupação em manter, sabe, a amizade à distância, assim, com pouco contato. E isso acontece porque eu sou do Brasil e eu imigrei pra Portugal e já fazem 3 anos. E e, assim muito tempo, verdade. E assim eu deixei, né, algumas amizades lá no Brasil e sabemos que quando a gente imigra, apesar de de toda a despedida que se tem e o pessoal fala: "Olha, não me esquece, tamo junto. Olha, vamos conversar, e tal", mas quando v realmente vemos pra realidade da coisa, não acontece dessa forma. O "Tamo junto" já não é mais tão junto, assim, é, o "Olha, eu não vou te esquecer" já também não é tão
Claro. Certo. claro, hum. Certo. Ah, tá, 3 anos é bastante tempo, é. Sim. Sim. Claro. É. Já, também, não funciona. <chuckles>
já não funciona tanto, assim. E e, assim, demorei muito pra poder entender e aceitar algumas situações, né, mas eu acabei acabei entendendo, né, que, assim, assim como eu vim viver a minha vida e agora eu, assim, eu tenho um um um outro vivo num outro contexto, tenho a minha correria, né, com trabalho, família, as pessoas também focaram nas suas vidas e têm a sua correria, têm as suas coisas a se fazer e muita das vezes realmente acaba se passando, porque é muito fácil você lembrar quem tá, ali, à sua vista, quem tá ali do lado, do que quem tá ali a um oceano de distância.
Certo. Certo. Sim. Sim, tá. Do lado, é. Dist é, quem tá distante, verdade.
O pois é, e aí, assim, eh, mas só que eu tenho alguns poucos amigos que realmente vale a pena manter, sabe. Sabe aquela amizade que ela foi co gerada e conquistada por anos, desde da da infância, a a passou pela adolescência, tantas coisas e e até hoje se mantém, sabe, e, assim pode falar.
Entendi. Sim. Entendi. E você consegue, assim, manter essa essa essa você sente que você consegue manter essas relações que te importam, eh, de uma maneira mais mais, eh, melhor e e através de hoje, sei lá, a gente tem tecnologia, WhatsApp, eh, vídeo, ou você sente, também, que são amizades que tão se distanciando ou ou, enfim, com o tempo você se sente em menos contato com essas amizades que você realmente preza e que você quer manter?
É isso, com esses mais próximos e que que realmente eu entendo, né, que vale a pena, sabe, e tá perto e e e se esforçar pra manter. A a assim, o nosso contato realmente diminuiu, tem sido pouco contato, tanto por mim quanto por eles, assim, eu posso eu conto nos dedos, sabe, realmente aqueles amigos que se mantiveram e que se importam realmente com você, sabe, então, eu lá no Brasil eu tenho é é não, tudo bem, eu tenho 2 amigos mais ou menos que realmente eu u, eh, nesse tempo todo que eu estou aqui, mesmo a gente conversando pouco, mas a gente ain mantém um contato constante, mesmo sendo pouco, né. Tipo, ah, hum, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, às às vezes, é, a gente consegue um um contato mais mais constante, mas vai, ali, acontece alguma coisa, ele vem e me procura ou eu vou lá e procuro ele. É, mas eu te digo que, assim, é é, é difícil, porque é uma mudança, né, total, né, pra poxa, eu conversava com eles diariamente e hoje é algo tão, assim, tão escasso, né, mesmo sendo é mes tão distante, né?
Sim. Certo. Sim. Sim. E você sente que há um desculpa, pode falar. Ta certo. Entendi. Sim. Certo. Procura, sim. Sim. Tão distante, né? Sim. É, o o a a questão de mudar para para para outro país, ela acaba, eh, nos distanciando de gente que a gente gosta, que a gente queria tá perto, né, E é completamente compreensível, assim, você sentir falta, né, desse contato diário. Eh, e eu, assim, a o importante, assim, é que tenha esse vai e volta, né, não é uma coisa que que é que é uma via só, por exemplo, não é só você que manda mensagem, procu cura, e eles nunca che checam como você tá, pelo que eu entendi, tem o vai e volta, é isso mesmo?
Isso. Isso, isso. Tem e e aqueles que a acabou não tendo esse esse retorno acabei acabei não tendo esse retorno, eu entendi que na verdade, eh, e existia ali uma amizade, mas que não era uma amizade realmente pra levar pra vida, sabe? Porque assim, eu entendo
Sim. Da vida. É, teve um processo natural de distanciamento, assim, depois que você mudou, né.
I isso, com muitos, muitos, muitos mesmo. Assim, hoje eu sei com quem realmente eu posso contar, porque independente, né, da pessoa ela ter a sua vida, de ela ter a sua correria, sabe, o fato de tipo, po poxa, lembra da pessoa pelo menos ali, sabe, num num aniversário, numa numa data importante, ou então, poxa, você dá ali um: "Oi. Ó como é que você tá?" E poxa, responde, se mostra se mostra empático, procura saber como é que estão as coisas, porque assim, eh, você veio pra um lugar e e as pessoas sabem, pô, você veio só com sua família e não tem mais ninguém. Então, sabe aquela preocupação de saber: "Como é que as coisas estão andando aí?" Sabe, se realmente interessar e aí eu percebi que muitos que eu imaginava que teria essa preocupação, sabe, que chegaria mais perto, sabe? Não, não se preocuparam. Às vezes eu eu mandava
Sim. Sim. Sim. Sim, Natal. Sim. Sim. Se interessar, né. É. Uhum. Não Não manda uma notí não não pergunta uma notícia, não manda uma notícia, não some. É isso.
Isso, eu mandava uma mensagem, não respondia ou respondia 2, 3 dias depois e de uma forma até um pouco fria, sabe. Então eu eu percebi que, na verdade, eram amigos ali de ocasião, né, pelo fato de tá perto e e tá ali nos eventos, de sabe, de de isso, de tá junto e e e eu poder oferecer alguma coisa no momento pelo fato de eu tá perto, beleza, era aquela aquela amizade, aquela coisa que parecia que podia acabar o mundo e e você poderia contar com a pessoa, mas não era realmente isso. E e o que essa mi essa minha imigração, né, essa minha mudança, o que ela me ajudou nesse sentido foi perceber isso, perceber realmente quem é quem, re perceber qual é sabe, a a a o patamar de amizade que cada um pode ter na minha vida isso, então
Sim, distante mesmo, né. Sim. De tá junto. Sim. Certo. Sim. Oferecer é. Um funil, uma peneira, né.
Isso, verdade. Então acho que
Vo funciona como uma peneira.
Isso pra mim foi muito importante, sabe, e eu te digo, é de uma certa forma dolorido, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito por amizade, eu gosto do contato, gosto de de pessoas mesmo ali juntas e tal, e eu gosto de me importar, mas eu também gosto que a que as pessoas se importem também.
Sim. Sim. Que se importem. <chuckles> Exato, é. É o é é tem al algumas situações, né, que ao longo da vida, principalmente quando a gente é adulto, enfim, que as a vida toma rumos diferentes e acaba distanciando, infelizmente, por mais que, eh, tenha aquela aquela aquele carinho, aquela vontade de tá junto. E o fato de você tá distante assim, eh, causa também um distanciamento natural de de quem não tá a fim de pôr o esforço, né, de manter a relação, porque tem que ter um um esforço dos dois lados, né. É, do seu lado, de de de se esforçar assim, de pedi de perguntar e tal, mas a pessoa também toma to tomar um tempinho dela e responder, né. E e também querer se saber como você tá, né, eh, e e você s
Isso. Verdade, não custa nada. E e muita das vezes, o que acontecia, eh, que, eh, quando a pessoa lá, ela precisava de alguma coisa, eh, aí ela me procurava.
Sim. Ah, isso é servir. <chuckles> Hã.
Tipo pois é, e e e quando eu o procurei apenas pra conversar e saber como é que estava e até pra dar a oportunidade dele também saber de como é que estavam as coisas aqui, eu não tive esse retorno. Então
Sim. Não teve essa essa essa re reciprocidade, né.
E é Pois. Então essa essa distância ela me ajudou bastante a a perceber quem realmente eram os meus amigos, né, quem realmente se importava comigo, com a minha família.
Quem é quem. Sim. Sim. E agora depois de 3 anos, você ainda se sente da até de forma fa de certa forma chocado com a a atitude que algumas pessoas têm e tiveram, ou você já fez mais a sua paz com essa questão, tá melhor, já tá investindo em novas amizades? Como você tá se sentindo com relação a isso depois desse tempo todo?
Olha, eu já tô muito em paz em relação a isso. Já tive é porque eu acredito que a gente toma aquele baque de início, principalmente com a pressão da imigração que que se tem, né. Porque você tá aqui e você não muita das vezes ac acontecem dificuldades, né, nesse período de de adaptação a um novo país. E aí você olha para o lado, olha para o outro, com quem é que eu vou contar? Eh, poxa, cadê as pessoas? Poxa, ninguém procura. Então é muita coisa na cabeça, é muita pressão na cabeça nessa fase de de adaptação, por conta de é é é trabalho, é adaptação da família, é é muita, muita coisa. Então você fica um pouco mais sensível. Nesse período eu senti bastante, mas hoje já adaptado e hoje já entendendo, sabe, que na verdade foi foi necessário realmente, teve um propósito de disso acontecer, desses afastamentos, de eu perceber realmente que quem é pra tá comigo, quem é que eu vou levar pra minha vida. E pois é, e hoje eu já não tô mais, sabe, na na na eh, já passei daquela fase de de tá insistindo pra manter pessoas na minha vida por q por me importar na a da na quantidade de amigos que eu tenho. Não, hoje eu quero é a qualidade, hoje eu quero saber quem realmente tá ali comigo. Hoje eu sei quem eu vou procurar quando eu voltar no Brasil. Hoje eu sei quem eu quero tá que esteja comigo. Então acho que isso pra mim foi muito importante.
É. Sim. Sim. Sim. É muita coisa. Hum. Claro. Vai tá, né. Claro. Sem dúvida. O foco mudou. É. Sim. Sim. É, a assim, você conseguiu estabelecer assim, aquela lista de pessoas que você sabe que vão tá pra vida, né, e aquelas pessoas que tiveram um momento com você, foi uma passagem e hoje tá seguindo, eh, rumos diferentes, né.
Isso, ou seja, cada um cumpriu o seu propósito na na minha vida e pois é. E, olha, eu eu quero agradecer muito a você por me ouvir, ouvir esse meu desabafo, pelas suas opiniões, opiniões bem assertivas, os conselhos. Muito obrigado, eu agradeço. Ah, ajudou bastante.
Sim, aquele momento é. Claro, foi um prazer. Foi u Espero ter ajudado. Eu que agradeço. <chuckles> Que bom, fico feliz. Até.
<chuckles> Até.